जी, मुझे तो ये लगता है की ज़िम्मेदारी ना दोनों की ही ज़्यादा होती है क्योंकि जितना अगर मान लो कि ये जो न्यूज़ वाले हैं, वो अगर खबर गलत भी फैला रहे हैं, लेकिन जनता का अधिकार भी है कि सही खबर जाने और अगर गलत है, तो उसका विरोध भी करें, और मतलब होता है ना कि जो भी हम देख लेते हैं, हम मान लेते हैं। मुझे लगता है कि जनता को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये जो न्यूज़ वाले भी हैं तो उनको भी मतलब ऑथेंटिक रहना चाहिए जो भी है साफ दिखाना चाहिए। तो दोनों की ही ज़िम्मेदारी है कि, दोनों सही से रहें और मैंने बताया ना आपको पहले वही कि अगर हमें पता चल रहा है कि सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी कि ये चीज़ जो है वो गलत फैलाई जा रही है। तो पहले तो रिपोर्ट ही कर देना चाहिए और ब्लॉक कर देना चाहिए कि दूसरी बार आए ही नहीं और मतलब जो हमें पता चल रहा है ना तो हमें आजू-बाजू के लोगों को भी सिखाना चाहिए, अगर किसी को नहीं आ रहा है कि हाँ ऐसे कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे करना है या कुछ भी। तो हमें ना उनको भी सिखाना चाहिए, तो वो भी मतलब उनका मतलब वो भी ऐसे रोक सके गलत चीज़ों को।
उ, हुँ। हाँ। ओ उ अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मेरा भी यही मानना है, आपकी तरह कि अ, मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा अ, कह लो तो जनता का ही फैसला होना चाहिए कि जनता उसको किस तरीके से लेकर आ रही है क्योंकि हम पूरी तरीके से अगर न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे निर्भर हो जाएँगे ना, तो कहीं न कहीं वो हमें प्रभावित ही करता रहेगा। तो मुझे लगता है कि हमें खुद के तौर पे भी चीज़ को जानना चाहिए, खुद के तौर पे भी ज्ञान लेना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें डिजिटल नौलेज ही नहीं होती। हमें डिजिटल नौलेज का अता पता ही नहीं होता और हम कुछ भी ऐसा देख-दाख के इधर-उधर फैलाने लग जाते हैं, इधर-उधर बताने लग जाते हैं और खुद भी परेशान हो रहे होते हैं। तो मुझे लगता है डिजिटल नौलेज थोड़ी-सी लोगों को लेनी चाहिए कि वही वाली चीज़ की कैसे इसको बंद करना है। कोई नोटिफ़िकेशन अगर गलत आ रही है हमारे पास तो, उसको बंद कैसे करें, उसको रोकें कैसे? तो ये हमारी मर्ज़ी है कि हम किन चीज़ों को सही मानना चाहते हैं, किन चीज़ों को गलत मानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इसमें रिसर्च ही सबसे अच्छा तरीका है कि हम पहले सुनिश्चित कर लें कि वो चीज़ ठीक है या नहीं है और हमारा भरोसा भी तभी कायम रहेगा जब हम चीज़ों पे वैसे विश्वास करेंगे कि जो चीज़ें सही होंगी तभी। तो मुझे आपसे इस टॉपिक पर बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके ज्ञान को जान के बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
हाँ। उ, जी। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और धन्यवाद आपका।